जी, वैसे ना मैं आजकल ना कुछ दिनों से थोड़ी-सी अड़चन में हूँ, थोड़ी समस्या है मेरे साथ, क्या है कि मैंने अ, कुछ समय पहले से ना, एक ये एक थोड़ा-सा निर्णय लिया था कि मैं अब से अ, रोजाना ना व्यायाम करूँगा, लेकिन कहीं बाहर जाके नहीं, किसी मैं जिम वग़ैरह मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर पर रहते ही ना, अभी जो भी मेरे पास आसपास थोड़े-से जो भी सीमित संसाधन हैं, उपकरण हैं ना, उसके साथ ही मैं व्यायाम करने की कोशिश करूँगा। और आपको सही में बताऊँ ना तो मैंने कुछ दिनों तक इसको मतलब इसकी कोशिश की भी थी, मैंने व्यायाम किया भी लेकिन ना उसमें मुझे बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं और अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ? बहुत बारी तो ये हो रहा है कि, जैसे क्या है ना कि मेरे पास अभी जो साधन हैं, जो उपकरण हैं ना, वो पर्याप्त नहीं हैं, बहुत बारी ऐसा होता है कि मैं जो मैं व्यायाम करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके का मैं अ, गतिविधि शारीरिक गतिविधि जो करना चाह रहा हूँ ना, उसके लिए या तो मेरे पास उपकरण जो हैं, वो होते नहीं हैं या फिर उस तरह का ना माहौल नहीं मिल पाता, जो आमतौर पर लोगों को बाहर अ, जिम जाकर मिलता है। तो फिर क्या होता है कि मैं जैसे, व्यायाम तो फिर मैं उस समय नहीं कर पाता हूँ और उस वज़ह से एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे स्वास्थ्य भी कुछ समय से ना, इसका प्रभाव हो रहा है और इसीलिए मैंने उम, शुरू भी करना मैं चाह रहा था व्यायाम। पर घर पे रहते हुए उपकरणों के साथ सीमित उपकरणों के साथ ये कर पाना ना मेरे लिए बड़ी चुनौती सी हो रहा है और मैं चाह तो रहा था कि मैं कहीं बाहर जाके करूँ लेकिन अभी ना वो मेरे लिए सँभव नहीं है, तो मैं देख रहा था कि अगर घर पर ही मुझे कोई मतलब व जो मेरे सीमित उपकरण हैं, संसाधन हैं मेरे आसपास, उसी का प्रयोग करके मैं अपनी कोई व्यायाम अच्छा कर लूँ, शारीरिक गतिविधि कर लूँ, मुझे ना उससे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मुझे राहत मिलेगी।
हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हुँ। <smacks lips> अच्छा। अच्छा। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। देखिए, आप ना जो बता रहे हैं बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, और हाँ, घर पे व्यायाम करना ज़रूर मानता हूँ आसान नहीं होता और अब देखिए, जब खासकर जैसे आपने बताया कि ना, उपकरण जब सीमित हों और जगह भी अगर, मैं कहता हूँ छोटी हो, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो वैसे कई का कई बार ऐसा भी लगता है, जैसे आपने बोला कि जिम का माहौल नहीं बन पाता, है ना? और मन भी जल्दी भटक जाता है, बिल्कुल, ऐसा होता है। ये बहुत सामान्य चीज़ है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होत होता है, आपको बताना चाहूँगा। मुझे लगता है कि एक, है ना, एक आपकी मेंटल चैलेंज भी है, और जहाँ सिर्फ़ शरीर नहीं, बल्कि अ, अनुशासन की और प्रेरणा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो ठीक है, आपकी बात बहुत जायज़ है। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, मतलब आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किस बात में होती है?
हाँ, वही है। हुँ। अच्छा, ऐसा है। हुँ। देखो, मेरा ना, ये रहता है कि जैसे मैं अगर ठीक है, मैंने मन बना लिया कि मैं व्यायाम करूँ, पर जब मैं देखता हूँ कि, "यार देखो, मुझे मुझे ये वाला शारीरिक गतिविधि मुझे करनी है, पर इसके लिए तो मेरे पास उपकरण ही नहीं है।" तो फिर उसमें मैं थोड़ा-सा हताश हो जाता हूँ, थोड़ा निराशा जब हाथ लगती है कि अब ये है नहीं, तो मैं इसकी जगह क्या करूँ? ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जो उठक-बैठक, दण्ड-बैठक होती है, पुशअप वगैरह, वो ही मार सकता हूँ, लेकिन अब वो मार-मार के मैं थोड़ा-सा ना, उससे ऊब चुका हूँ, तो जब मेरे पास ऐसे संसाधन वगैरह नहीं होते ना, तो थोड़ी-सी में बड़ी परेशानी-सी आती है कि इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं मेरे पास? मुझे लगता है ना कि मेरे पास, जैसे घर पर ना, व्या मतलब व्यायाम करने के ना, बहुत सारे विकल्प मौजूद नहीं हैं, तो इस वजह से थोड़ी-सी ना, मुझे दिक्कतें आती हैं, समझ नहीं आता, फिर मैं, कि मैं आखिर कर क्या सकता हूँ? और फिर तब क्या होता है कि फिर ना, मन एकदम एकदम शांत-सा हो जाता है, फिर मन नहीं करता कि आप कोई उठ के व्यायाम करो। अगर बाहर जाकर हाँ, बाहर जाकर अगर मैं जाऊँ, जिम जाऊँ, तो तो वहाँ पर तो ख़ैर एक साथ हमारे साथी भी होते हैं, तो उनसे देखकर भी थोड़ी प्रेरणा मिल जाती है, पर घर पर रहते हुए ना, ये ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता। मैंने आपको बताऊँ ना, मैंने सही में, मैंने कुछ दिनों पहले तक, इसको करीब 1 हफ़्ते तक, मैंने इस को ना ट्राई किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मन, जो है, बैठ नहीं पाया, क्योंकि अक्सर क्या होता था, मैं व्यायाम करने जा रहा हूँ, तो मैंने जैसे 10 मिनट कोई अ, गतिविधि करी, और मैं जैसे ही दूसरी गतिविधि की तरफ गया, मुझे पता चला कि यार, इसके लिए पा इसके पा इसके लिए तो मेरे पास कोई संसाधन है ही नहीं, जो उपकरण चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ? तो फिर वो उम, तरह से ना, जो फ़्लो होता है ना, वो टूट जाता है, तब बड़ी दिक्कत आती है मुझे।
अच्छा! अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ, समझ गया। हुँ, हुँ, हुँ, समझ सकता हूँ, बिल्कुल, होता है ऐसा। वो तो है, बिल्कुल। अच्छा, फिर? हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हाँ, होत हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, वैसे आपने जो बात बताई है, बिल्कुल आपकी बातों से लगता है कि आप फ़िटनेस को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है और हाँ, जैसे आपने बोला साधनों की और माहौल की कमी थोड़ा रोक हर व्य व्यक्ति को हो सकती है। अ, आपको यहाँ पे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अ, मुझे लगता है कि सीमित उपकरणों से भी जो प्रभावी व्यायाम संभव है और मतलब बस आपको थोड़ा-सा ना अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। अगर मेरी सलाह मानें, तो आप ना शरीर को ही एक उपकरण मानें मतलब कि देखा जाए, तो बहुत सारी गतिविधियाँ कर सकते हैं। जैसे आपने पुशअप की बात की है ना? बढ़िया चीज़ है। आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, प्लैंक कर सकते हैं और जंपिंग जैक्स जैसी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया और मतलब अ, मुझे लगता है कि अगर आपके पास हल्के से डम्बल हों तो बढ़िया है। अगर वो भी नहीं है, उसके बिना भी आप वही चीज़ को एक ही चीज़ को बार-बार दोहरा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि शरीर को थोड़ी पता है कि डम्बल है या क्या है। वो बस अगर आप उसे ए निर्धारित रूप से व्यायाम देंगे, बहुत सही लगेगा और साथ में एक और सुझाव देना चाहूँगा। आप छोटे-छोटे टार्गेट बना सकते हैं। ऐसे अ, 15 मिनट में जब आप शुरू करेंगे, एक जिसे अंग्रेज़ी में सर्किट कहा जाता है ना, वो कर सकते हैं आप। बढ़िया मैं कहता हूँ व्यायाम होगा, आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा क्योंकि व्यायाम का असली मतल मतलब ही ये है कि आप अपने पूरे शरीर की गतिविधियाँ कर सकें और साथ ही साथ स्वस्थ भी रहें तो बहुत सही चीज़ होगी और अ, रही बात माहौल की, मुझे लगता है कि एक छोटी-सी जगह भी अगर आप तय करें ना और वहाँ पे हल्का-सा म्यूज़िक लगाएँ, बहुत आपको बढ़िया लगेगा और मुझे लगता है कि परिवार को भी अगर आप शामिल करेंगे कहीं न कहीं एक आप के आप कह सकते हैं, कि एक स्वस्थ माहौल बनेगा और साथ ही साथ आपको वर्कआउट करने का काफ़ी मज़ा भी आएगा और अगर संभव हो, तो एक-आध नया व्यायाम भी जोड़ सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए ना, आप 4 से 5 दिन आपने एक चीज़ की, उसके बाद आप फिर से अ, अगले आप कह लीजिए, 2 दिन के बाद अगले हफ्ते जैसे है ना? वीक बाई वीक जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, हम एक नए-नए एक्सरसाइज़ जो है, व्यायाम जो हैं वहाँ भी जोड़ सकते हैं और कहीं न कहीं देखिए ना, व्यक्ति बोर ही होता है। अगर मैं जैसे अगर आप अपनी समस्या बता रहे हैं, उसमें ये साफ चीज़ झलक रही है, कि आप इन चीज़ों को से काफ़ी बोर भी होते हैं ना? कि जो अ, घर पे आप वही चीज़ें देख-देख के तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे नए-नए व्यायाम जोड़ेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा और हाँ, एक बहुत ज़रूरी आपको सुझाव देना चाहूँगा, कि आपको शुरुआत करनी है और वहाँ पे टिके रहना है। अगर आप टिके रहेंगे तो मुझे लगता है लंबे समय तक कर पाएँगे और अपने शरीर को व अ, स्वस्थ भी रख पाएँगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। जी।
हाँ जी। अच्छा। जी। हुँ, हुँ। हुँ। समझा। अच्छा। जी। हुँ। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल ये तो है। अच्छा। जी, ये तो आपने वाक़ई काफ़ी ना अच्छे सुझाव दिए, यही तो मैं जो आपने म्यूजिक वाला बताया ना, ये मैंने फिर दरअसल कोशिश भी की थी इससे मुझे सुधार भी आया, हालाँकि कभी-कभी थोड़ा-सा ना ये डर भी रहता है कि, कहीं मैं ये व्यायाम वगैरह कर रहा हूँ, कहीं मुझे किसी तरह की चोट ना हो जाए, चोट ना लग जाए अ, स्वास्थ्य संबंधित समस्या ना हो जाए, क्योंकि एक बार ना मेरे जो बायाँ हाथ है, उसमें एक फ्रैक्चर भी आया था, तो तब से भी थोड़ा-सा मैं अ, हाँ, मैं थोड़ा-सा इस बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सचेत रहता हूँ। और फिर डर भी रहता है कि कहीं क्योंकि कि घ घर पे तो कोई साथ में होता नहीं है जो अ, हमें देख सके, एक तरह से है ना, दि निर्देश दे सके, दिशा दिखा सके, अकेले ही व्यायाम करना पड़ता है, तो एक चुनौती वो भी रहती है कि उस डर से भी थोड़ा-सा मैं कैसे बाहर निकलूँ और ढंग से व्यायाम कैसे करूँ? ये भी समस्या है, क्योंकि अगर गलत तरीके से कोई व्यायाम कर दी ना मैं आपको बताऊँ तो एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं कोई थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग कर रहा था, लेकिन पैरों की जो नस होती है, वो मेरी थोड़ी खिंच गई थी, तो मुझे करीब 3-4 दिन तक बड़ी उससे समस्या आई थी। तो तब से मैं सोचता हूँ कि, कोई भी व्यायाम करूँ तो थोड़ा पहले देख कहीं से कुछ अगर पता चल जाए कि कैसे करना है ढंग से, इसके लिए क्या उपकरण चाहिए? तो फिर ना मुझे मतलब उससे तो खैर काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी।
अच्छा, हाँ। ओह, अच्छा! हाँ, वो तो है। हुँ, हाँ, बिल्कुल। ओह, अच्छा! हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, समझ सकता हूँ, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताई अपनी ये समस्या, बिल्कुल अ, अगर गलत व्यायाम किया जाए, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं और सबसे पहली चीज़ ऐसे में आपको जो करनी चाहिए, वो है आप शरीर की सुनिए है ना, क्योंकि अगर अ, जो भी आपकी जो मसल है, कोई भी चीज़ है, अगर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई ना तो शुरुआत के लिए स्ट्रेंचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप धीरे-धीरे अपने कंधे घुमा सकते हैं और पीठ की मूवमेंट पर ध्यान दे सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, साथ में अपने हाथ की बात की, तो हाथ को भी आप धीरे-धीरे, धीरे आप हिला सकते हैं और व्यायाम करने से पहले आप ये चीज़ सुनिश्चित करें, कि आप वार्म अप बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और ऐसे अगर ग घर के साधनों की आप बात करें, तो वहाँ पे आप अपने खुद के भार से, जिसे बॉडी वेट कहा जाता है, आप उससे बहुत बढ़िया आप गतिविधियाँ कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो हाँ, शि जो शरीर के बाकी हिस्से हैं ना, उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे अ, हमने अभी स्ट्रेचिंग की बात की, वैसे ही आप ना, थोड़ी व्यायाम के बाद आप थोड़ा चल भी सकते हैं। वहाँ पे एक अ, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लंबी साँसे ले सकते हैं और हल्की-हल्की अगर आप वॉक करते हैं, कहीं न कहीं पूरे शरीर को बहुत फायदा होता है। क्योंकि व्यायाम का असली मकसद ही है कि जितने भी हमारे अंग हैं, उन्हें स्वस्थ रखना है और जैसे आपने बताया कि आपकी पहले से ही चोट लगी थी, इंजरी हुई थी, तो उसको ख़ास मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, अगर आप ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, आप करेंगे, बहुत ज़्यादा शानदार आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। जी।
हाँ, वही ना। अ, जी। <chuckles> समझा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय आपने बताए हैं। मैं मुझे लगता है कि इससे ना, सही में मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वैसे मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे तो ख़ैर मेरा ना एक, जो मुख्य लक्ष्य है, वो ये भी रहता है कि मेरा ना थोड़ा वज़न कम है। तो मैं सोचता हूँ कि क्योंकि थोड़ा काम भी रहता है, तो बाहर मैं जिम वग़ैरह तो जा नहीं सकता। तो फिर इस वज़ह से यही मेरा एक विचार रहता है, इरादा रहता है कि घर पर रहकर ही व्यायाम कर लूँ, और थोड़ा-सा कि मेरा तो जो वज़न है ना, वो बढ़ जाए। वरना अ, थोड़ा डर रहता है कि कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ ना हो जाएँ। तो मेरा थोड़ा एक अ, वो ना मेरा लक्ष्य है। मैंने सोच रखा है कि हाँ, मुझे अपना वज़न भी ना, थोड़ा बढ़ाना है, ताकि इ कह सकते हैं कि ना, मतलब थोड़ा-सा मैं शारीरिक तौर पे तंदुरुस्त रहूँ, फ़िट रहूँ, और ऊर्जा भी मुझे हमेशा, जो है, एक तरह से मेरी बनी रहे। मैं सक्रिय रहूँ, क्योंकि थोड़ी दिन क्या होता है कि कभी-कभी थोड़ा-सा थकावट भी महसूस होती है। इस वजह से अ, थकावट होती है, तो व्यायाम पे भी थोड़ा असर पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए अगर कोई मुझे अच्छी सुझाव और राय मिल जाए ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। काफ़ी मदद मिलेगी मुझे।
हुँ, हुँ, हुँ। उम, समझ गया। ठीक है। वो तो हाँ, बिल्कुल होता है। जी, बिल्कुल। जैसे आपने बात की, कि आपको वज़न बढ़ाना है, है ना? उसके लिए आप बढ़िया जैसे अब मैंने आपको भी जो पहले आपको सुझाव दिए, आप वैसे ही एक बढ़िया तरीके से नियमित व्यायाम कीजिए। रोज़ के रोज़ व्यायाम कीजिए। मतलब कि चाहे भार आपको बढ़ाना है, चाहे घटाना है, सबसे बड़ी इसमें चीज़ ये रहती है कि आपको नियमित तौर पे रोज़ एक ही जो चीज़ है, आपकी जो व्यायाम है, वो आपको उस समय करना है। ओ वो भी बहुत बढ़िया होगा शरीर के लिए। और, मैं एक और आपको सुझाव देना चाहूँगा, यहाँ पे आप बढ़िया आहार लीजिए। जितना पौष्टिक, संतुलित अगर आप आहार लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब जो नाश्ता है ना आपका, वो आप अच्छे से कीजिए। अगर भार-वार आपको बढ़ाना है, तो कहीं न कहीं आप देखें ना, खाएँगे अ, अगर मैं विज्ञान की बात करूँ, जैसे कैलोरीज़ की बात की जाती है ना, कैलोरीज़ अगर आप ज़्यादा खाएँगे, आपका भार ज़रूर बढ़ेगा और आप साथ में व्यायाम भी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसकी वज़ह से आपका भार बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा, और कहीं न कहीं, आप खुद में बहुत ज़्यादा एक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। उसके लिए, जैसे मैंने बताया, संतुलित आहार आपको लेना है और साथ में रोज़ नियमित व्यायाम करना है। अगर आ आहार की मैं आपको एक एक सुझाव दे दूँगा ना, नाश्ते की, आप वहाँ पे बनाना शेक ले सकते हैं, साथ में थोड़े-से ओट्स ले लीजिए, या फिर अगर आप आपका समय थोड़ा कम है, रहता है समय कम कभी-कभी, तो वहाँ पे आप सैंडविच जो है, वो खा सकते हैं बढ़िया, और आपका प्रोटीन, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, सब कुछ जो है, पूरा ही रहेगा।
अच्छा। ठीक है। हुँ, हुँ। अ, बिल्कुल। जी। अच्छा, ये तो वाक़ई आपने ना, मतलब खाने के बारे में बहुत ही अच्छे सुझाव दिए। मेरे को अब ना, थोड़ा ज़्यादा मेरा आत्मबल बढ़ा है इससे। मुझे लगता है कि जो समस्या मुझे महसूस हो रही थी ना, अब शायद मैं इससे थोड़ी राहत पा सकूँ। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद, सभी सुझावों के लिए।
जी।